يعني الحقيقة، عندي مشكلة كده وكنت عايز نصيحتِك فيها. يعني أنا آآ، باواجه مشكلة كبيرة أوي وأنا باشتغل. أنا دايمًا بابقى شغَّال فترات طويلة، وبابقى محتاج إن أنا أركِّز، وبابقى محتاج إن أنا أفضل تركيزي كله وانتباهي كله، يعني في الشغل اللي أنا باعمله، أو في المهمة اللي أنا شغَّال عليها. والحقيقة، آآ، ي يعني، المشكلة إن أنا بييجي لي شوية تَشتُّتات، أو بيبقى في حاجات بتقطع الفترات التركيز دي، أنا ما باعرفش إن أنا أتحكَّم فيها، وفعلًا هي بتأثِّر على الشغل بتاعي. يعني، بابقى قاعد كده، وألاقي فجأة إن أنا فصلت عن ال ال التركيز، أو فصلت عن آآ، آآ، يعني، الشغل اللي أنا كنت باعمله. وده طبعًا بيأثِّر على جودة الشغل على جودة الشغل وبيخلِّي يعني، بيخلِّيني أبقى صعب إن أنا أرجع تاني وأركِّز تاني، بنفس التركيز اللي أنا كنت فيه.
إمم، طبعًا، يعني أنا متفهِّمة جدًا شعورك ومقدِّرة قد إيه فعلًا، حتة إن أنت تكون قاعد بتشتغل، وفجأة يحصل أي مُشتِّتات أو أي انقطاعات بالنسبة لك، فبالتالي ما تقدرش إن أنت تركِّز يعني، أو إن أنت زي ما قُلت بالضبط، إن أنت شغلك محتاج إن أنت طول فترة ال عدد الساعات الطويلة اللي أنت بتقول بتشتغلها، محتاج إن أنت طول الوقت تبقى مركِّز وفي كامل انتباهك وتركيزك. فوجود المُشتِّتات بتمنعك حاجة زي دي. وبعد كد بعدين قُلت إن هو برضه بدأ يأثِّر على شغلك فطبعًا يعني، الله يعينك، إن هو برضه بدأ يسبَّب لك مشاكل في شغلك، أكيد يعني. فأنا متفهِّمة كل ده، بس، إن شاء الله، ما تقلقش يعني، هنلاقي حلّ مع بعض سوا. بس، قُل لي بقى، أنت دلوقتي آآ، عايزة أفهم منك الموضوع أكتر، إيه نوع المُشتِّتات بالنسبة لك؟ يعني أنت يعني، هل أنت بتشتغل في البيت طيب، أو إن أنت بتشتغل في في مقر الشركة وكده؟ وإيه الحاجة اللي ممكن يعني، تبقى قاعد كده مركِّز في شغلك وفجأة يحصل حاجة، آآ، فتفقد تركيزك؟ يعني، احكِ لي تفاصيل أكتر.
أنا الحقيقة باشتغل ف في البيت يعني، باشتغل عن طريق العمل الحُر وكده ومش باحتاج إن أنا أنزِل في في مكان آآ إن أنا أشتغل منُّه أو حاجة آآ آآ، قصدي مش محتاج إن أنا باز بانزِل شركة يعني بس، آآ، في البيت بقى بالاقي إن أنا في ممكن أكون مشتتات كتيرة أوي برضه بت بتعطّلني عن الشغل بالاقي فجأة مثلًا موبايل ه رَن حد بيتصل بيَّ، ألاقي رسالة اتبعتت لي، آآ، كل ده بيخلّي آآ بيخلّيني مش مركّز في الشغل و وبيخلّيني أبقى صعب إن أنا أرجَع تاني أركّز، أو أرجَع تاني بنَفْس ال ال الحماس اللي أنا كنت فيه. آآ وساعات بقى يعني أنا آآ م ممكن أكون مثلًا ساعات بازهق من الشغل شوية بازهق من ال من البيت قصدي يعني؛ فبانزِل أخُد معايا الجهاز الكمبيوتر وأنزِل في مثلًا في مكان آآ أزا آآ أشتغل فيه، ممكن يكون مثلًا آآ كافيتيريا، ممكن يكون مطعم برّا آآ ف بت يعني باقعد أركّز مع الناس وباقعد أسرح ف كتير أوي ومش مش باعرف إن أنا يعني آآ أركّز في ال في الشغل بتاعي لفترة كبيرة. فأنا محتاج فعلًا إن أنا أعرف إزاي آآ يعني أرجّع تركيزي أو إن أنا ما أخلّيش المشتتات دي ت تعطلني عن أ أ الشغل يعني.
اهم. إمم، طبعًا حقك جدًا إن أنت لمّا تيجي تشتغل تبقى آآ الجَو حواليك هادي وإن أنت تعرف تركِّز وبعدين واضح جدًا إن شُغلك بيحتاج وقت كبير أوي إن أنت تفضل طول الوقت مركِّز. فكٌون إن أنت حتّى في البيت طبعًا يعني في البيت يعني دي حاجة كويسة أوي إن أنت تبقى قاعد في البيت آآ إن أنت تشتغل، بس الفكرة كمان إن في البيت بيبقى في مُشتِّتات، فطبعًا الوضع صعب بالنسبة لك، وجميل إن أنت حاولت تتغلَّب على حاجة زي دي، فحبّيت إن أنت تغيّر البيئة بتاعتك شوية، بس رُحت الكافيه، رُحت ال أي مناطق م يعني مطعم أو أي حاجة وكده، بس للأسف برضه بيبقى حواليك ناس كتير، فبيبقى في برضه آآ و آآ مُشتِّتات برضه ب للأسف بتأثّر عليك فبالتالي ده بيأثّر على شُغلك. طَب احكِ لي كده هل أنت لمّا بتي ب لمّا بتيجي تشتغل بيبقى شُغلك عبارة عن إيه؟ يعني عدد تاسكات معيّنة، عدد ساعات معيّنة آآ في اليوم، والّا أنت يعني م فكرة إن أنت كل ما بتشتغل أكتر كل أمّا بي ب بتجيب فلوس أكتر، يعني اللي هو ما فيش حد آآ حد بالنسبة لك سواء من ناحية ال ال آآ الساعات أو من حتّة ال التاسكات يعني؟
يعني آه، الحقيقة، أنا كل ما باشتغل أكتر، كل ما باجيب فلوس أكتر. هو الموضوع عمل حُر جدًا يعني، أنا مش بابقى مرتبط بحد، آآ، وب ب باشتغل على قدر الساعات اللي أنا أقدر أشتغله يعني. آآ، بس الحقيقة ال الحقيقة يعني، كل أمّا طبعًا أشتغل أكتر، كل أما يبقى في مصلحتي، فأنا ما بض يعني، بتضايق لمّا مثلًا آآ، ألاقي إن أنا آآ، يعني قاعد فاضي، ما باعملش حاجة. لأ، فباقول: "أنا هافتح، اشتغل، أحسن يعني، أستغل الوقت ده، بدل ما يضيع عليَّا." بس في نفس الوقت، بالاقي بقى إن أنا في حاجات كتير أوي بتعطِّلني. مثلًا، ألاقي إن أنا أقول: "طب، أنا هاخلِّص ال ال المسلسل ده مثلًا، أو هاتفرَّج على الفيلم ده، وبعد كده هابدأ. طب أنا هاستنى، أنا هافطر الأوِّل وبعد كده هابدأ." آآ، ممكن مثلًا يعني آآ، وأنا في وسط كمان ال الشغل، آآ، وأنا مركِّز بقى أوي، ألاقي إن أنا مثلًا ج نفسي جات على حاجة إن أنا آكُلها، فابتدي إن أنا آآ، أروح المطبخ، أطبخ حاجة مثلًا، و وأعطِّل نفسي آآ، وأرجع تاني بقى عشان أركِّز. دي بتبقى مشكلة يعني.
إمم. اهم. إمم. إمم، هو واضح إن أنت يعني// أنت كده بمعنى كلامك إن أنت عايش لوحدك، ما فيش آآ، أسرة معاك، صحيح؟
آه، آه، بالضبط، أنا عايش لوحدي، وبيكون في حاجات كتير أوي ب بتعطِّلني. يعني حتى برضه، أصحابي ساعات بيكلِّموني، عشان هُم عارفين إن أنا عايش لوحدي وكده، وألاقي إن هو مثلًا، في وسط ما أنا شغَّال، يقول لي اسمه إيه ده: "تعالَ، ننزل، مش عارف آآ، نروح ح حتة جديدة، لسه فاتحة." آآ، فأنا ألاقي نفسي، بعد لمّا كنت خلاص أنا قعدت بقى وبقى لي شغَّال مثلًا ساعة ومركِّز، وفي تركيز أنا شغَّال عليه، ألاقي إن أنا يعني اتشتَّت، وبقى صعب أوي إن أنا أرجع تاني.
إمم. آه، فهمتك، وبجد، يعني، مقدِّرة فعلًا كل اللي أنت فيه. أنت حواليك كَم كبير جدًا من المُشتِّتات، سواء حاجة موجودة معاك في ال في بيئة العمل بتاعتك، ألا وهو البيت، أو سواء إن أنت حاولت تغيِّر البيئة بتاعتك، فبرضه في بتشتغل في أماكن عامة، فللأسف بيبقى إيه، آآ، في مُشتِّتات كتير. وهي كانت خطوة منك حلوة جدًا إن أنت تخرِّج برَّه الروتين شوية، أو برَّه المكان اللي أنت قاعد فيه طبعًا، لأن فكرة إن أنت تبقى قاعد بتشتغل، واكل، شارب، نايم في نفس المكان، في شغَلك كمان، فطبعًا الموضوع بيبقى مأثِّر على نفسيَّتك جدًا. فبالتالي، أنت الخطوة دي كانت جميلة جدًا إن أنت خَرَجت برَّه البيئة بتاعتك، بس يعني، ممكن نقول كده، إن أنت ما اخترتش المكان بس المناسب، لأن أنت شغَّالك طول الوقت بيبقى عاوز تركيز، مش عايز أي حاجة حاجة حواليك خالص. لأن أنت من أقل شيء، للأسف، بتتأثَّر بأي حاجة، حتى لو ما فيش حد كلَّمك، بس أنت غصبًا عنك، بوجود الناس اللي حواليك طبعًا في الأماكن العامة، فأنت بتضطر إن أنت تركِّز، آآ، معاهُم غصبًا عنك طبعًا. آآ، وده شيء طبيعي، ناس كتير على فكرة بتمُر منَّه. غير كمان إن أنت بقى في البيت، بقى، تلاقي حد كل شوية، سواء بقى تليفون، سواء إن أنت مش قادر تضبط، آآ، ب وقتك بالضبط كويِّس أوي إن أنت برضه محتاج تفصل، بس أنت يعني، زانق نفسك أوي، في حتة إن أنت إيه، عايز تشتغل أكتر، فعايز تجيب فلوس أكتر. حتى لمّا بتيجي تريح برضه، غصبًا عنك يعني، بتلجأ إن أنت ترتاح على صورة بقى، إن أنت ممكن تتفرَّج على فيلم أو حاجة، فبتحِس إن أنت لمّا بتاخد حتى وقت راحة، بتحِس ب إن ده مصدر تشتُّت. مع إن ده على فكرة، مش مصدر تشتُّت بالنسبة لك، على قدر ما أنت محتاج برضه إن أنت تفصل. أنت طول الوقت بت بتشتغل، فطبيعي إن أنت تفصل. فده خلِّينا نعتبر إن ده مش مُشتِّت أوي يعني، تمام. طبعًا، فكرة وجود أصحابك، عشان أنت لوحدك يعني، طبعًا، ده مُشتِّت كبير. فأنت ال الفكرة العامة إن أنت بس مش قادر تِدير الوقت بتاعك بشكل صحيح، بس. فواحدة واحدة كده هنرتِّبها، آآ، مع بعض. بُص، مبدئيًا كده، فكرة إن أنت حابب تغيِّر البيئة بتاعتك، وده خيار جميل جدًا، بس أنت رُحت أماكن عامة فيها مُشتِّتات. طب، إيه رأيك إن أنت لمّا تحب تخرِّج برَّه ال البيت بقى وتشتغل، تروح الأماكن اللي بيبقى فيها workspace، بيبقى مكان مع خالص، بيبقى قاعة كده مقفولة، ما فيش أي أصوات خالص. أنت ممكن تحجزها، وح لو أنت حابب، على فكرة، تحجزها لوحدك، بتقدر تحجزها، حتى لو في حد كان معاك، يعني ده فرضًا، آآ، لو كانت مشتركة برضه، الطرف التاني بيلتزم. بس أنت لمّا تيجي تحجزها، احجزها لوحدك، على فكرة، ما بتبقاش مُكلِّفة ولا أي حاجة، وبتحجزها ب بالساعة. يعني، أنت لو حابب تشتغل 3 ساعات معيَّنين، احجز ال3 ساعات دول، هتشتغل لوحدك، لا بقى وتعمل طبعًا وقتها التليفون silent وكل حاجة، فبالتالي ما فيش أي حاجة في الدنيا ممكن تزعجك. ده حاجة يعني، في إن أنت ه لو ه حابب تُخرِّج برَّه. هل أنت شايف إن دي متاحة بالنسبة لك؟
آه. أيوه. آه. آه. آه، آه. همم. حلو أوي موضوع ال الو يعني إن أنا أخ أرُوح مكان مخصّص لل آآ، للشُغل، لإن أنا فعلًا كنت مشكلتي إن أنا دايمًا باتشتِّت بالناس اللي حواليّا، يعني دايمًا لو في حَدّ مثلًا حرفيًا بيمشي قُدّامي أو راح مثلًا يتحرّك قُدّامي بالاقي نَفْسي أصلًا ما بقيتش مركّز مع الشُغل آآ، لقيت نَفْسي تركيزي آآ، رجع تاني ما بقاش ك يعني آآ، آآ، م ما بقيتش مركّز في ال في اللي أنا كنت باعملُه فلو أنا رُحت بقى مكان فعلًا مخصَّص لحاجة زَيّ كده، ده هيخلّيني يعني ما أحسّش إن أنا آآ، يعني مشتَّت بحاجة زَيّ كده لأ، أنا هابقى عارف إن كُ الناس هنا جايّة كلّها تشتغل ما فيش حَدّ هيبقى مثلًا بيتحرّك حواليّا آآ، وهاقعد في أوضة لوحدي، دي فكرة كويسة جدًا يعني، بس وأنا في البيت آآ، ساعات مثلًا ألاقي ناس صحابي ابتدوا يكلّموني آآ، يعني وأنا، وأنا باشتغل مثلًا فترة طويلة، وألاقي إن همُ مثلًا بيزنّوا عليَّ عشان أنزل معاهم أو إن إحنا مثلًا نعمل حاجة آآ، في الوقت ده أو مثلًا إن أنا ألعب معاهم آآ، لِعَب online وأنا باكون مثلًا مشغول أو باكون باعمل حاجة في نَفْس الوقت، فأنا ما بابقاش يعني عايز أكسِفهم أو أقول لهم لأ، و في نَفْس الوقت آآ، بابقى اللي هو عايز أركّز في الشُغل آآ، بتاعي عشان أنا ما باعرفش أركّز كتير، وكمان الموبايل يعني الموبايل عندي آآ، بافتحه كتير أوي بالا بالاقي إشعارات كتير ناس بتبعت لي، وأنا ما بابقاش برضه آآ، عايز إن أنا أكسِفهم أو ما أرُدِّش عليهم عشان ما يتضايقوش منّي.
إمم. جميل. امم. طبعًا. طيب بُصّ، دي برضه ليها حل برضه حاول كده إيه رأيك كده لمّا أنت تجرّب إن أنت تقسِّم عدد ساعات الشغل، بمعنى أصح إن أنت والله أنت دلوقتي صحيت فطرت تمام، ع جِبت قهوتك جنبك وكُلّ حاجة تِقَفِّل بقى بالنسبه لك آآ، شباكَّك لو في أي صوت بييجي لك من برّا تليفونك تعملُه ياريت silent خالص أو ياريت تقفلُه خالص، تمام. يعني جَهِّز بقى نفسك اللي هو أنا هاتقسم شوية، أنا هاشتغل دلوقتي ه فليكن كمثال ساعتين خلاص، بعد الساعتين دُولَة هافصل مثلًا نُصّ ساعة، النُصّ ساعة دي بقى لو أنت حابب إن أنت تاكل أي حاجة فيها، حابب تتكلم مع أي حد، حابب إن أنت تِراسل أي حد، أنت قُدّامك نُصّ ساعة على الأقل، بعد كده ممكن إن أنت ترجع تشتغل م مدة مُعيّنة، وبعد كده ترجع تفصل شوية وهكذا. هتحس إن أنت مش بعيد حتى عن التليفون أو إن أنت تقول يا جماعة معلش أنا ما اخدتش بالي من التليفون وكده، لكن لمّا بتكون مِركِّز وفجأة تفصل من تركيزك ده بيبقى صعب إن أنت ترجع له تاني، وفكرة برضه إن أنت لمّا تقسِّم عدد ساعات وقتك، هتخلق لنفسك وقت هتحس إن أنت بتفصل بيبقى تركيزك طول الوقت شامل لأن أنت بتفْصِل بتتفرّج بقى على فيلم تكلّم اصحابك آآ، ممكن برضه تقول لصحابك إيه، والله أنا باشتغل من الساعة كذا من الساعة كذا، لكن أنا ممكن آآ، من من 19:00 ل ل21:00 أنا ممكن متاح بالنسبة لكم إن أنتوا تيجوا لي أو إن أنا أكلمكم نلعب Online ننزل نلعب كورة، نقعد على قهوة، أي حاجة بقى أنتوا حابين تعملوها، حاول إن أنت تأسِّس تقسِّم عدد ساعات اليومك على جزء شغل، وجزء ترفيهي، جزء بقى إن أنت تفطر تتغدى وهكذا، هل أنت شايف إن ده ممكن يساعدك؟
آه، يعني في حتةّ التقسيم وحتةّ إن أنا يعني ممكن أكون مقسِّم الشغل لفترات قصيرّة بحيث إن أنا ما بين كُلّ فترة وفترة آخد فيها راحة، دي فكرة كويسة جدًا وأَكُون معرّف صحابي الفترات اللي أنا فاضي فيها بحيث إن ما يبقاش يعني أي وقت هُم يقدروا يكلموني فيه كده لأ، أنا أكون محدِّد لهم وقت إن أنا إن ده الوقت اللي أنا متاح فيه، يعني فعلًا قد إيه شكرًا بجد على النصايح اللي أنتِ قدمتيها لي هي فعلًا فرقِت معايا.
صحيح. على إيه بس، أنا دايمًا هنا في مساعدتك.